Eu cresci com esse, ah, com totalmente acostumada em um ambiente de fumantes, eh, então com 10 anos eu estava viajando com umas primas minhas, eu estava na cidade da onde, eh, na cidade delas, que não era minha, e aí uma delas já era mais velha que eu, e ela falou: "Mariana você quer experimentar?". Eu falei: "Quero.", porque assim para mim eu via o meu pai, né, não é então assim não era uma coisa
Uhum. Uhum. Não era um absurdo tão grande assim, pareci parecia algo, algo
Exatamente. E aí foi aquele horror, aquela tossi, horrível, enfim, passou-se alguns anos, fui virando adolescente, e aí eu era um adolescente digamos roqueirinha.
<laughs> Aham. Certo.
E aí então assim era um ambiente de adolescentes nã então era muito norm
Ah, uma coisa pux puxa a outra.
Exatamente, que queria essa aprovação social, né, então eu comecei a experimentar cigarros ali, mas era coisas esporádicas até porque eu tinha sei lá, 13, 14 anos eu não trabalhava, então nem tinha dinheiro para
Certo, não dava para manter o vício, né.
exatamente e assim eu fumava no começo mais porque questão de aprovação social porque assim, eu nem gostava eu achava o gosto ruim, mas eu estava ali com o cigarrinho porque era bonito.
Tá. Era estiloso.
Exatamente. E e aí
E você você se sentia incluída também no grupo provavelmente?
Ah sim, sem dúvida sem dúvida. Eh, sim, todos fumavam e eu lembro de uma amiga minha que ela era muito engraçada, eh, que ela roubava cigarro porque o pai dela fumava muito também, então ele tinha pacotes e pacotes de cigarro escondido em casa e ela sabia onde era esse esconderijo. Então ela s ela roubava o cigarro do pai dela e a gente sempre tinha cigarro, e ele não sabia porque ele tinha como ele tinha estoque de cigarro na casa dele ele nem sabia a quantidade que ele tinha e ele fumava muito. Então, era um ciclo de qua que quase todas as amigas ali fumavam. Eh, e aí depois eu fui ficando adolescente, fui crescendo não sei o que, eu comecei a trabalhar acho que eu tinha uns 16, 17 anos quando eu comecei a trabalhar então a partir daí eu comecei a comprar cigarro.
Porque suas amigas também fumavam e tudo mais, né. Claro. <laughs> Ah não. <chuckles> E ela roubava o pai dela. Claro. Aham.
E a partir do momento que eu comecei a comprar o cigarro, foi o momento que realmente eu entendi que eu fumava, né. Tudo bem que no começo é uma coisa é isso, o cigarro você acaba forçando